Конечно, я такая вот смотрю, что, ага, это такой фильм, который вот похож на каких-то других фильмов. Вот я не помню, я уже видела, допустим, там "Дивергент" и вот, э, "Бегущий по лабиринту". Да, я не знаю, или я видела такие фильмы уже или нет, но если я видела, наверное, как-то оттолкнулась от этих фильмов, потому что я знала, что это фильм, который мне понравится, потому что у него стиль такой, и я очень рада, что я посмотрела, потому что я до си пор, когда нахожу людей, которые этот фильм не смотрят и не смотрели, я говорю: "Ты жизни не видела!" Ну, так обидно, когда вот люди не видят такой фильм, а на самом деле очень хороший, очень крутой. И вот, э
<laughs> Именно говоришь про "Голодные игры", да?
Да, вот не знаю, мне понравилось. Мне очень сильно понравился вот, э, этот фильм, мне понравились, э, в принципе, все части неплохие, только там под конец немножко погрустнее, ну и, в принципе, там всегда как-то грустно, всегда что-то происходит, кто-то умирает, но мне больше всего понравилась 2 часть, и на самом деле у меня даже есть щас в реальной жизни как будто ассоциации, да, вот с этой героиней, вот Кэтнис Эвердин, потому что, э, у меня даже вот эта брошка есть, да, э, с птицей, э, да, вот этой сойкой-пересмешницей, да, там в 1 части, я не знаю, или ты смо смотрела этот фильм или нет?
Мгм. Мгм. Мгм. Нет, не смотрела. <chuckles>
Не смотрела, всё нельзя, нельзя спойлерить, ты сейчас обязательно пойдешь и посмотришь потом. <chuckles>
<laughs> После разговора с тобой первое, что буду делать,- это смотреть этот фильм. Слушай, ну, а ты, когда нашла вот это вот топ 10, топ 20 или топ 30 на "Ютубе", которое ты говоришь, м, тебе важно было, какие актёры снимаются? То есть ты знала, на кого ты идёшь? У тебя были уже какие-то актёры, которые тебе были симпатичны, игра которых тебя как-то зацепляла, или тебе, в принципе, было неважно, тебе главное было вот жанр, который был тебе близок?
Раньше я вроде бы как-то еще могла, а, смотреть на, допустим, красивых мужчин. Да, я вот смотрю: там красивый мужчина, некрасивый снимается, я вот буду смотреть фильм или нет. Но это больше когда действовало, мне кажется, на сериалы, потому что сериалы- это такой долгий процесс, как вот, допустим, вот там "Дневники вампира", да, там вот эти вот, э, там "Волчонок", да, вот эти все вот, э, сериалы, они такие как будто, ну, больше таких, н для подростков, да, для таких юн ну, не таких, э, юношей, да, как-то вот для таких вот, мгм, да, вот такие сериалы. И чаще всего вот как, э, сериа сериал цепляет тебя вот, э, чтобы ты постоянно смотрел без остановки: он просто создаёт разных персонажей, да, и получается, что, ну, кто-то тебя зацепит, да, чья-то история тебя зацепит, и ты пойдёшь по этой истории. Почему часто люди говорят: "Ой, мой любимый персонаж умер, я больше не буду этот сериал смотреть", да? <chuckles> Поэтому я, как-то, да, очень часто такое бывает, я это, м, э, когда в "Тиктоке" есть какие-то нарезки, допустим, какого-то нового сериала, и кто-то там спойлерит и говорит: "Так он умер, я больше не смотрю эту ерунду", да, <laughs> потому что
М. Мгм. Ну да, да, для молодёжи. Мгм мгм. Мгм. Да да. А реально так говорят? Ничего себе. <laughs> Слушай, а как ты думаешь, почему такое происходит? То есть каждый человек, а, видит какое-то сходство с собой, как бы ассоциирует того или иного персонажа со своей жизнью или с собой. Как вот это у тебя было?